Iıı, biraz trafiğin durumuna bağlı. Eee, biraz kimin aradığına bağlı. Eee, yani, gene orada hani böyle bir, eee, acil bir durum, a o sırada onu konuşmam gerekiyor mu, gerekmiyor mu biraz ona bağlı. Eee, zaten telefon, hani, elimde değil, muhakkak şeyde sabit duruyor takılı. Iıı Evet tabii hoparlör. Tabii, tabii, tabii. Asla elime alıp kulağıma götürmem zaten. Yani zaten o hayal bile etmediğim bir şey. <chuckles> Hani, o zaten aklıma bile gelmeyen bir şey. Eee, ancak, hani, hoparlöre, eee, aaa, alıp, eee, acil bir şey var mı onu anlayıp ona göre Eğer konuşabileceğim gibiyse konuşurum. Ama değilse de, eee, acil değilse, işte, ya da gerekli bir konuşma değilse yarım saat sonra ararım derim.
Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet, evet, evet. Hı hı. Hımm, öyle bir durumda hopörlere mi alırsın biri aradığında? Hee, tamam. Tamam, tamam. Bu çok daha güvenli. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet. Bir şey daha geldi benim aklıma. Merak ettim, yapıyor musun? Şimdi, eee, mesela diyelim ki, arkadaşlarınla ya da ailenle dışarı çıktın, bir restoranta, kafeye gittiniz. Orada, eee, böyle sende ya da çevrendekilerde, hani, sürekli bir telefona bakmak, eee, gibi bir durum var mı? Yoksa telefon genelde baskın olmaz da sohbet mi, eee, daha ön plana çıkar?
Hı hı. Evet. Eee, gene sana böyle çok şey bir, eee, cevap veremeyeceğim, keskin bir cevap. Çünkü orada bence, benim tarafımdan en azından kimlerle nerede olduğuma bağlı. Yani, eee, nerede olduğumdan çok kimlerle olduğuma bağlı. Eee, bazen şey olabiliyor mecbur katılmak durumunda olduğun, eee, ama, eee, varlığının çok da önemi olmadığı. <chuckles> Yani, evet, hani durumlar olabiliyor. O zaman birazcık hani telefon ister istemez kabalık, ııı, yapmadan elinde olabiliyor. Ama çoğunlukla ben zaten, eee, o tip ortamlarda artık olmamaya çok özen gösteriyorum. Kısıtlı zamanım var ve ömrümün o kısmını orada heba etmek istemediğim için zaten evet, onun için de hani olduğum masada muhakkak ben olarak olurum ve, eee, sohbet hani telefondan çok daha benim için önemlidir her zaman.
Hımm. Hımm. Hı. Hıh, çok da keyif almadığın Aslında. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı. Zaman değer Hı hı. Evet, yani de zorlaman gereken ortamlarda çok da sal yapma azıcık alttan telefon bakabilirsin. Eğer gerçekten keyif aldığın, birlikte hoşlandığın anlarla
Evet.
ya, telefonun da bir önemi kalmaz o zaman.
Evet, evet. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Hı hı.
Çok keyifli bir konuydu bu arada. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Hoşçakal.